Eee, aslında çok haklısın, gerçekten, hani, onları, eee, zamanında, eee, yaşadığım ya da hissettiğim anda, kiminle bunu, durumu yaşıyorsam, onunla konuşup paylaşarak, eee, çözmek, eee, gerçekten bu işe, birikmesine, hani, eee, birikip de patlama olayına gelmeden çözmüş olurum ve dediğin gibi bu uykularım belki de rahatlamış olur. Eee, çünkü şey, ben bir de iç huzuru da olmadan yaşayamayan bir insanım. Demek ki uykuda da uyuyamıyorum, iç huzurum olmadan. Eee, dolayısıyla, bunları dediğin gibi, eee, çözüp daha sonra yatağa gitmek, eee, bana iyi gelecek gibi. Eee, çok teşekkür ediyorum. Bir kere konuşmak çok, uuu, beni rahatlattı seninle. Hani, içimi döktüğüm için çok rahatladım ve çok güzel tavsiyelerde bulundun. Bunları deneyeceğim. Eee, çözeceğimi düşünüyorum. Çok teşekkürler.
Kesinlikle. Hı hı. Ne demek, rica ederim. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Umarım en kısa sürede bir çözüme ulaşırsın ve daha sağlıklı o Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler. Sen de. Baybay.